إمم.
يا هنلعب شوية أ ألاقي مثلًا حد فيهم خ خَسر ماتش أو حاجة، ييجي معكنِن عليَّ ييجي جايب سيرة الطِب أو ما أعرفش. ما أعرفش
ياه! إمم. عشان خَسر خِسر الماتش فبيفتكر الطِب على طول آه، ف ف ف
آه، <chuckles> ما أعرفش بقى بيعالجه نَفْسيًا باين والّا، ما أعرفش إيه اللي بيحصل بصراحة ف
آه. طيب أنت حاسس إن يعني آآ، في التوتّر ده أو الإختلاف ده، ظهر بمُجرّد لمّا أنتم آآ، كلّ حد دَخل كُلّية؟ والّا هل كان باين مثلًا من قبل كده؟ والّا هو المشكلة كلّها ظهرت لمّا انفصلتوا و وكلّ حد بقى ليه اهتمامات في كُلّيته؟
لأ، أظُن زمان ما كنّاش كده بصراحة، زمان كانت اهتماماتنا واحدة، آآ، كنّا بنعمل الحاجات كنّا ب بنروح نلعب ألعاب مع بعض، ننزِل نلعب كورة مع بعض، بس لمّا كبرنا أظُن الموضوع اختلَف بقى، هو شكله الطِب بيغيّر ما أعرفش إيه اللي بيحصل يعني، أو هُم بقى من كُتر المذاكرة الكتير دي دماغهم بتبوظ ما أعرفش يعني، بس آآ، زمان لأ، الزمان كانت الدنيا أحسن، كنّا كنّا بنطلع نصطاد مع بعض، كنّا بنروح حُجوزات كورة مع بعض كتير، ولحد دلوقتي برضه ب بنعمل حاجات شَبه كده بس مش زي الأول يعني.
إمم. أيوه. آه.
وكنّا برضه زمان كنّا بنذاكر مع بعض بقى لإن إحنا كنّا مثلًا في ثانوية عامة أو في المدرسة مع بعض فكنّا بنذاكر مع بعض، لكن لمّا دخلوا كُلّيات مختلفة ما ما بقيناش نذاكر مع بعض بقى هُم بيذاكروا مع نَفْسهم آه.
فاهماك. آه، آه. طيب يعني أنت شايف مثلًا آمم، إن أ أ يعني بما إنّكم أصدقاء زي ما أنت قُلت بقى لكم فترة طويلة جدًا و و وإن أنتم يعني تقريبًا الإختلاف ده بس ظهر مؤخرًا، هل أنت حاولت تتكلّم معاهم في الموضوع بشكل مباشر؟ يعني قُلت لهم مثلًا إن الموضوع ده مضايقك أو أنت مش عارف تواكبهم في الكلام اللي هُم بيقولوه، هل اتكلّمت معاهم بشكل صريح قبل كده والّا لأ؟
أيوه. إمم.